Also, puh, ich weiß echt nicht, wo mir gerade der Kopf steht. Und zwar habe ich echt Sorge wegen meines Aussehens und Kleidungsstils, ja, verurteilt zu werden, ne?
Okay.
Und <blows air> also, ich würde wäre dir echt dankbar, wenn wenn du mir da irgendwie helfen könntest oder paar Ratschläge g geben könntest. Und ich trage nämlich schon seit langer Zeit so Hippie-Kleidung, ne? Und ich weiß echt nicht, wie mein Arbeitgeber und die Kollegen das finden.
Okay. Ähm, erzähl mal so 'n bisschen, ähm, was machst du beruflich? Was trägst du gerne, dass ich mir das so 'n bisschen besser vorstellen kann.
Mhm. Also, ich trage halt meistens so, ähm, Lederhosen. Und die sind auch ziemlich weit und auch schon ordentlich, äh, durchgewaschen. Also, man sieht schon Verbrauchsspuren auf jeden Fall, ne? Ich nenne das immer so ja, meine Freiheit z ja, das zu tragen, wer ich in Wirklichkeit bin und dazu halt so 'n kurzärmeliges Shirt.
Mhm.
Und das auch ziemlich bunt. Und dann habe ich, ähm, so Cowboystiefel so Cowboyschuhe, weil ich die eigentlich von an
Ist ja ganz cool eigentlich, so Cowboystiefel.
Ja, die finde ich auch v auch voll cool, muss ich sagen. Und, also, mich hört man da echt schon von 50 m, wenn ich da ankomme, ne, weil die auch ziemlich wir haben halt so 'n Parkettboden bei uns, äh, im Büro, in der Firma. Und wenn ich wenn ich da schon die Tür aufmache, reinkomme, dann hört mich schon jeder. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, und dazu halt, äh, noch 'n paar Tattoos, ne, aus meiner alten Rockerzeit so. Und dann habe ich auch überall so Ringe und 'n paar Piercings im Gesicht und ja, am Nacken so ordentlich Tattoos, also gehen 'n ganzen Rücken runter und ja, mein Look ist eher so, hm, ziemlich wild, würde ich sagen, ne?
Ja.
Also vieles habe ich noch damals, äh, von Rockkonzerten und aus den, ja, späten 70ern. Also ja, das, äh, war 'ne ganz andere Zeit, ne?
Ja, das stimmt. Hm, ähm, und in was für 'ner Branche bist du da jetzt unterwegs?
Also, äh, ich mache jetzt IT, ne
Okay.
und berate, also ja, Firmenkunden, so softwaremäßig und so weiter, ne?
Okay, und ähm, mit den Kunden hast du dann auch Termine, oder, äh, wie läuft das?
Ja, genau. Also, die kommen dann meistens ins Büro. Äh, in der Regel begrüßt sie dann, äh, der Firmeninhaber, ne? Und ich mache dann die weiteren Gespräche oder so close, ne, also Geschäftsabschlüsse, weil ich da, ähm, relativ gut drin bin. Aber ich habe so meine Vermutung, dass der Geschäftsführer auch erstmal mit den spricht, dass sie auch wissen, okay, hm, mit welcher Firma die es zu tun haben. A so habe ich das zumindest so 'n bisschen rausgespürt, ne? Weil wenn die gleich auf mich treffen würden, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere so seine Bedenken hätte.
Ja, ähm, gut, es gibt ja so Branchen, irgendwie die Musikbranche, auch so, äh, Erzieher zum Beispiel, da ist ja so 'n etwas alternativer Kleidungsstil häufiger. Ich stelle mir in der IT alle eher so'n bisschen, weiß ich nicht, Jeans, T-Shirt oder vielleicht sogar 'n Anzug teilweise, wenn die im Vertrieb arbeiten, aber eher so'n bisschen, ich sage mal, grauer vor.
Mhm.
Ist das dann bei euch in der Firma auch so, dass die anderen da eher unauffällig unterwegs sind?
Ja, ich würde die anderen tatsächlich als Langweiler bezeichnen, sage ich denen natürlich nie. Äh, sind schon so graue Mäuse, ne, Anzug, Krawatte oftmals und irgendwie so unauffällig. Leise Schuhe, ne, keine Tattoos, keine Ringe, gar nichts. Ähm, ich bin da so eher so 'n so 'n wilder bunter Vogel, der da so aus dem ganzen Haufen irgendwie sich, äh, heraus herausragt irgendwie. Ähm, ich denke also, mein Aussehen war nicht ausschlaggebend dafür, dass ich genommen wurde. Ich denke schon, das das sind dann meine Kompetenzen, ne, sonst wäre ich da wahrscheinlich ganz schnell weg, so.
Mhm. Ja, aber gut, die Kompetenzen sind ja eigentlich auch die Hauptsache bei einem, ähm, Job. Äh, wie ist das denn bei dir in der Firma? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass da vielleicht jemand tuschelt oder hat jemand mal was gesagt, oder, ähm, ist das jetzt wirklich einfach so 'n Gefühl von dir, hm, irgendwie sehe ich halt 'n bisschen anders aus kleidungstechnisch, als die anderen.
Mhm. Ja, das 'ne gute Frage. Also, das ist, äh, ich würde sagen, so fifty fifty, ne? Ähm. Die jungen Mädels, muss ich sagen, äh, da dachte ich erst so, ne, die sind halt ziemlich jung, hag haben keine Lebenserfahrung, dass die halt so, äh, 'n bisschen komisch reagieren werden. <clears throat> Aber mit den habe ich eigentlich den besten Kontakt so, <clears throat> muss ich sagen.
Ja.
Und eher so die, hm, Anzugträger oder die älteren die älteren Damen. Die sind eher so 'n bisschen spießig drauf, ne? Also, wir sprechen ganz normal natürlich, aber nie so richtig irgendwie in der Tiefe. Nur mal so Small Talk und so, ne? Aber, äh, mit den jungen Mädels, da habe ich echt sehr guten Kontakt und so und guten Draht. Da, äh, bin ich relativ safe. Also, wir gehen auch re ab und zu mal ins Kino oder so oder auf 'n Kaffee, ne, oder Feierabendbier oder Drink, also, das ist da kein
Mhm. Ah, das ist schön, dass ihr das habt in der Firma.
Mhm. Ja, genau.
Hm, und, ähm, ja, ich glaube, bei den, äh bei d zum Beispiel so der Gen Z oder irgendwelchen Millennials, also, einfach generell jüngeren Menschen ist es ja so, dass, ähm, ja, das so 'n bisschen normaler ist einfach, dass viele mal irgendwie 'n Tattoo oder 'n Piercing gemacht haben oder einfach verschiedene Kleidungsstile bevorzugen, aber, ja, also, du meinst das ja schon selber, dass du wurdest wegen deiner Leistung genommen und natürlich sagt das nichts über den Charakter oder über die Leistung eines Menschen aus. Ähm, wenn der jetzt tätowiert ist oder irgend 'n buntes T-Shirt trägt oder was auch immer. Und ich denke, was halt auch wichtig ist zu bedenken, was halt leider manchmal 'n bisschen untergeht in der Gesellschaft ist, ähm: Nur weil man jetzt die Hose von irgendjemandem nicht mag- muss man ja auch nicht mögen- ähm, muss man da halt irgendwie jetzt nicht
Mhm.
da davon, ähm, auf die Person oder auf ihren Charakter schließen, weil es ist ja völlig okay, einfach verschiedene Geschmäcker zu haben.
Mhm.
Ähm, ich frage mich tatsächlich, wie das ist mit so Kundengesprächen. Also, wie oft hast du die?
Also, Kundengespräche, das ist so zwei, dreimal die Woche, ne? Ähm, und das macht meistens dann der Geschäftsführer, der begrüßt die dann, hat immer so 'ne kurze Einleitung, oder ja, so 15 Minuten, 20 Minuten. Ich bin dann immer dabei, ne? Und der macht dann später seine andere Dinge. Und, ähm, dann übernehme ich die quasi, die Abschlussgespräche. Oder wenn's irgendwie noch davor ist, dann so 'n paar weitergehende Themen, die ich denen präsentiere, auch richtig so mit Präsentation und so weiter. Und, also ja, der Geschäftsinhaber ist eigentlich relativ cool drauf, muss ich sagen. Auch wenn der halt so, äh, ziemlich, äh, pieke angezogen ist. Wo ich mir mehr so eben Sorgen mache, ist eben mein Teammanager, ne?
Mhm. Okay.
Weil das ist echt so 'n ja, wie formuliere ich das mal? Engstirniger Vogel. Ich denke, das ist 'n sehr diplomatischer Begriff.
Ja.
Und ich hatte mal 'ne Situation, da kam ich in so 'ner das waren so weite gemusterte Stoffhosen, ne?
Ja.
Die waren in so so relativ warmen Erdfarben, dazu so 'n echt luf luftiges Leinenhemd und so 'ne alte Jeansjacke, ne? Und auf der Jeansjacke waren halt Blumen und so kleine Peace Zeichen drauf.
Mhm.
Das war halt noch so aus meiner, ähm, ja, aus der Hippiezeit, so, ne? Und das sah alles so 'n bisschen chaotisch aus. Und da sah man auch relativ viele Tattoos bei mir.
Ja.
Und da wusste ich schon gleich, als ich reinkam, hat er schon so 'ne Mine gezogen, so bis zum Keller hin, ne?
Ja.
Und der ist halt so, zwischen den Geschäftsführer, ist das so die Instanz der und da habe ich manchmal echt den Eindruck, dass der mich da irgendwie schlecht redet, ne?
Okay. Also, ich verstehe total den Wunsch, dass man sagt, ähm, man möchte so akzeptiert werden, wie man ist und, ähm, ja, ich denke, man tut also, es würde unserer Gesellschaft generell gut tun, wenn Menschen sich zum Beispiel frei entfalten können, also das tragen können, was sie möchten. Aber, es gibt ja bestimmte Konventionen, also wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, eine Kellnerin in einem edlen Hotel vorstelle, dann trägt die ja wahrscheinlich auch nicht so 'n extrem kurzen Rock, mit dem man in den Club gehen würde. Also, ich finde zum Beispiel könntest du dir halt überlegen, wenn du 'n Kundengespräch hast, dass du trotzdem deine Lederhose und deine Cowboy Boots trägst, aber dann vielleicht irgendwie 'n schwarzes T-Shirt anstatt noch was Buntes mit Blumen oder so. Das ist einfach so 'n bisschen so "seriös" cleaner fürs Kundengespräch ist. Aber grade wenn du in der IT arbeitest und dich halt nicht mal jemand sieht, kann es diesem Teamleiter eigentlich egal sein, ähm, ob der jetzt dein T-Shirt schön findet oder nicht.
Ja, eigentlich kann ihm das egal sein, ne? Aber, äh, ich weiß nicht. Also, ich da ist irgendwas Persönliches, vermute ich oder so. Und vielleicht ist er auch einfach so erzogen worden, ne, dass er halt irgendwie nichts toleriert, irgendwie. Aber, ich habe halt auch ziemlich große Arme, ne? Ich trainiere halt regelmäßig. Also, mein Bizeps ist echt schon echt so würde sagen 40 Zentimeter auf beiden Seiten. Und, ich glaube und ja, die Mädels finden das in der Firma auch ziemlich cool, habe ich gemerkt. Also, die meisten Gespräche führe ich halt mit denen. Und ich glaube, der ist da auch irgendwie so so neidisch, ne?
Mhm. Ja. Ja, das kann natürlich auch sein, dass da unterbewusst, äh, vielleicht so 'n Neid ist, weil er auch gerne durchtrainiert wäre. Aber hast du das Gefühl also es gibt ja jetzt so 'n bisschen zwei Richtungen, die man überlegen kann. Zum einen, kann dieser Mensch dir überhaupt konkret schaden? Weil, wenn du jetzt sagst: „Okay, mein Chef steht irgendwie hinter mir, der scheint irgendwie cool damit zu sein." Dann ist es ja auch so 'n bisschen egal, was er denkt, außer seine Entscheidungen betreffen dich halt ganz konkret.
Mhm. Ja, also, ich habe schon den Eindruck, dass mein Chef da hinter mir steht. Ähm, aber auf jeden Fall hat der Teammanager, äh, da schon auch 'n Wörtchen mitzureden. Also, wenn der jetzt irgendwie Projekte bewertet und dann irgendwie so so 'n Käse erzählt, der gar nicht stimmt, ne, dann kann das schon sein, dass ich dann erstmal, ähm das hatte ich schon mal gehabt. Also ja, mit dem mit dem Chef oder Geschäftsführer halt mich unterhalten muss und ih ihm das erklären muss. Und dann bin ich quasi muss ich so wieder, äh, ja strampeln, dass ich das wieder gerade biege. Und da bist immer so 'n Gefühl, dass ich so auf der Lauer sitzen muss und aufpassen muss, dass der Teammanager da nicht irgendwie so' n so 'n Käse fabriziert, ne?
Ja. Wäre es nicht irgendwie vielleicht 'ne Möglichkeit, mal, äh, weiß ich nicht, in der Pause 'n Kaffee zu trinken mit diesem Teammanager? Dass man sich 'n bisschen besser kennenlernt. Vielleicht denkt er dann auch so: „Ah, okay, das ist 'n echt netter, kompetenter Mensch.“ Dass er dann so 'n bisschen auch Vorurteile abbauen kann, oder ist dafür das Verhältnis einfach viel zu kalt?
Ja, also, von meiner Seite ist das kein Problem, ne? Aber ich glaube, der Vogel der also, bei Kaffee, das wird nicht reichen, ne? Also, ich vielleicht müsste ich das auch mal mit dem Geschäftsführer ansprechen, äh, und wir müssten mal irgendwie 'ne Runde mal was Ordentliches trinken gehen oder so, damit ne? Ja.
Mhm. Okay. Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm, dass man so 'n bisschen sich wohler fühlt miteinander, beziehungsweise da so 'n bisschen diese, ja, Grenzen und Vorurteile und so fallen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, du machst da deine Arbeit gut, deine Kunden mögen dich, dein Chef mag dich und
Ja, ich danke dir.
das ist ja, ähm, die Hauptsache und nicht wie irgendjemand deine Kleidung da findet.
Absolut. Vielen Dank für diese tollen Worte.